Sí, sí tengo ciertas cosas que tengo que entregar. Por ejemplo, los lunes tengo que entregar un reporte de las horas trabajadas de mis compañeros de la semana pasada. Luego, los martes tengo una junta con mi departamento que también tengo que que entrar. Ahora, por ejemplo, que es diciembre, sí tengo también que, eh, trabajar en los presupuestos, tengo que trabajar en el plan de trabajo, tengo que entregar ciertos reportes de cierre de mes y cierre de año. Entonces, sí, sí hay ciertas tareas en ciertos días del mes que sí tengo que cumplir.
Ujú. Sí. Entiendo. Mm. Ujú. Sí. Claro, ¿y tal vez has detectado algo que te suela distraer más o desenfocarte de tus tareas diarias prioritarias?
Ay, yo creo que las tareas de la casa. Como que siento que yo es es es lo que te digo, es un arma de 2 filos el trabajar desde mi casa, porque por un lado, pues sí, tengo muchos beneficios, estoy con mi familia, no salgo, no manejo, no voy al tráfico. Pero por el otro lado, este, sí siento que me distrae mucho eso de que de pronto me acuerdo de algo que tengo que hacer, o a lo mejor estoy viendo que está el piso sucio o que está la mesa con polvo. Entonces, como que eso me distrae y digo: "Ay, no, voy a ir a sacudir porque ya hay mucho polvo o voy a barrer". O sea, como que me gusta la verdad que mi casa esté ordenada y que esté limpia. Entonces, no puedo. O sea, no puedo. Cuando veo algo fuera de su lugar, <chuckles> eso me distrae muchísimo.
Sí. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí, claro. Entiendo. Sí, te entiendo, ¿cuánto tiempo puedes, por ejemplo, dedicar seguido a tu trabajo sin interrupciones? ¿Hay un periodo largo o corto en el que puedes trabajar sin interrupciones?
Pues, yo creo que depende del día y depende de lo que tenga que hacer. O sea, si por ejemplo tengo que entregar algo en 2 horas, pues, ya sí que 2 horas, no me puedo parar de mi computadora. O sea, que sí o sí lo tengo que hacer y que no hay otra cosa que hacer, ¿no? Pero cuando no tengo como una fecha límite o cuando no o sea, sí sé sé que tengo que hacer las cosas, pero pues, ahí me la voy llevando como más leve, ¿sabes? <chuckles>
Sí Ajá. Sí. Mm. Ujú.